Ừm, hóa ra là thế, vậy là ừm, ch qua những gì mà bạn chia sẻ thì bạn có có nói là, ừm, để mà gắn kết gia đình, người với người thì là cần sự, ờ, ờ, thông cảm này, sự bao dung này, và bạn <chuckles> đang nói là cái điều đó nó không đủ. Thế thì, ờ, cái điều đó nó không đủ thì không biết là cần còn cần những cái điều gì khác nhỉ?
Ừm. Ừm. Ừ. Đúng rồi. Ừ, tại vì tự dưng nói đến đấy xong mình nghĩ là nó không đủ bởi vì làm sao? Bởi vì là nếu như mà có cái sự, ừm, kiểu như, thông cảm và bao dung nhưng mà nó sẽ không phải là là là vô hạn ấy, đúng không? Tức là tức là cứ thông cảm, cứ bao dung mãi thì sau đấy là người ta rất dễ dẫn đến cái tình trạng là theo cái kiểu là, ờ, được chiều, được bao dung như thế rồi không cần cố gắng. Thì mình nghĩ là dần dần nó sẽ tạo thành cái mối quan hệ là theo cái kiểu như là, hiển nhiên, mà không có sự cố gắng thì nó sẽ không bền. Mà kiểu gì thì kiểu, đấy, có được cái sự thông cảm và bao dung rồi thì đối phương vẫn phải hiểu rằng là, à, mình phải cố gắng để cải thiện cái tình hình đấy lên chứ, đúng không?
Ừm. À! Ừm. Ừm. Ừm, đồng ý, đồng ý. Ồ, đúng rồi, đúng rồi. Rất là sâu sắc nha. Nói chung là cái việc mà, ừm, thổng thồng bao dung và thấu cảm thì cũng có, ưm, ờ, cũng có ranh giới thôi, đúng không? Ai cũng có một cái ranh giới, không chỉ là ờ, không phải lúc nào cũng có thể là bao dung, thấu cảm vô tận như thế được. Cũng phải có, ừm, một tí, ơ, ranh giới thì để giúp cho cái người khác mà lúc nào cũng à, cũng cũng giúp cho người khác, lúc nào cũng có giới hạn này, rồi lúc nào cũng, ờ, có thể là người ta, ờ, coi trọng bản thân của mình hơn nữa. Ừ, chứ chứ thay vì lúc nào cũng phải hy sinh, lúc nào cũng phải thấu cảm, rồi cuối cùng cái người mà kiệt sức đầu tiên lại là bản thân mình, đúng không? Ừm, công nhận nha. Rất là sâu sâu sắc. Ừm, thế thì không biết là ờ, không biết là bạn có có khi nào ấy, có một cái kỷ niệm nào hoặc là có một cái lần nào mà bạn, ờ, trở về nhà ấy, và bạn thấy là, ừm, cái cái cái nơi đấy, cái nhà của bạn nó trở nên ấm cúng thật sự không? Có cái kỷ niệm nào mà ví dụ như là cái lúc nào mà bạn cảm thấy khó khăn này, xong cái là bạn quay về nhà và bạn thấy cảm thấy là được chữa lành, được ấm áp thật sự không?
Ừm. <chuckles> Ừm.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 Có chứ, ừm. Đúng rồi.